いや、私1年半前ぐらいに引っ越してきたんですけれども、ちょっとまだなんかこう環境に慣れないっていうか、こう知り合いとかお友達が作れないでいるんですよね。それがちょっと悩みで。
うん。 あ、そうなんですね。ま、でもいちねんはんだったら、まだそんなに馴染めてない期間ではありますよね。
うーん。 そうですね、でも、ま、つね、お友達作るひのは早い人は早いと思います、ん前に、あの、東京に住んでた時には割とすぐにご近所の方とは仲良くなれてたので。
うん。 うん。 ん、ああ、そうなんですね。うんうんうん。え
うーん。 なんか勝手が違うなって感じですかね。
あ、そうなんですね。結構、あの、遠いところに引っ越されたんですか？
うん。 いえ、あの、都会の近郊ではあるんですけども、まあ、でも、住宅地がある、ま、静かなところですから、ま、あの、郊外の田舎って感じですかね。うん。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。じゃあご近所の方とかは、でもそんなに遠いわけではないですよね。
はい。 あ、そうなんです。あの、前は一戸建てに住んでたんですけれども、あの、今はあの、アパートに住んでるので、そのせいもあるかもしれませんね。
うん。 うん。 あ、そうなんですね、ああああああ。やっぱりそうですね、一戸建てとアパートとなんか、あの、距離感が変わってきたりしますよね。
うーん。 そうですね、前は、い全然意識しなかったんですけど、確かにあの一戸建てが並んでるところで、あの前は暮らしてたので、なんだろう、こうド扉を開けてあのゴミを出すと誰かとは会うみたいな感じだったんですけども、まそれで挨拶したりなんかしますよね。
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 そうですね。うんうん。アパートだとうん、アパートだとそういうことってないんですか？
はい。 それで仲良くなる。 まず、ま、生活リズムがバラバラなので、あの私はき決まった時間帯にだいたいゴミ出しには行くんですけど、会ったことないんですよね、他の住人と。
うん。 あ、そうなんですね。じゃあ、ちょっとなんか例えばあの周りは年齢層が違うとかそういう感じなんですかね。
うーん。 年齢層も家族構成も、まあ、バラバラっちゃバラバラのだと思うので、あの更新のご挨拶した時に1回は顔は見てるんですけども、その後もなんかずっとむ顔を見てないなっていう人はいますし。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。いちねんはんも経ってて、なんかもっと会いそうですけどね。
うん、うん。 そうなんですよ。あの、近くにスーパーマーケットが歩いて3分のところにあるので、うん、絶対に、あの、まあ、買い物でかち合うだろうなと思って、初めは楽観視してたんですけど。うーん、ま、全然会わないのでもう顔も忘れてしまいました、ご近所の方の。<laughs>
うん。 うん。 うん。 そうですね。 ええ。 そうなんですね。それはちょっとでもなんか、あの、たわいのまない話でもご近所さんとできる時間っていいですもんね。
そうですね、だから私が多分引っ越して一番話してるのはスーパーの人ですよ、店員の人。<laughs>
うん。 <laughs> そうなんですね。いや、でもなんかそれもちょっと楽しそうですけどね。
そうですね、だから私の多分コミュニケーション能力はあまり変わってなくて問題がないので、うーん、だから、こう、なんか地域の人と仲良くなるってなんか前は、か手軽にできてたことが今できないっていうことなので、他の人どうしてんのかなと思いまして。
うん。 うんうん。 うん。 あ、ほんとですね。え、でも、あの、例えばお仕事の職場でとかは、あの、お付き合いはないんですか？おお仕事はされてない。うん。
うーん。 あ、それがですね、はい、あの、仕事が家の中で済んでしまうもので。はい、あの、外部の人ってあんまり接触しないんですね。会社に勤めているわけでもないので。
うん。 あ、そうなんですね。そしたら職場ではちょっと難しいということで、うーん、何か趣味とかはされてますか？
うーん。 そうですね。 あ、はい。でも趣味も自分で、こう、するものだけなので、特に習い事で外出したりはしてないんですね。それもあるのかな、やっぱり無理やり習い事しなきゃ駄目か。<laughs>
うん。 うん。 <laughs> いや、あの、無理矢理いは、しなくていいと思うんですけれども、うん。何かあの、今の趣味でなんかちょっと外でやる機会があるとかがねあれば、どうなのかなって思ったんですけど。うん。うん。
そうですね。あの、近くには公民館みたいな、あの、共有プレイスがあるので、そこによく、あの、チラシがこう「なんとか募集」とか「団員募集」とかそんな感じで貼り出されてるのがあるので、ええ、なんかないかなと思ってよくぼおっと見てるんですけども、なんかちょっと色々こうレベルが高いのとから、こう初心者歓迎になっててもなんかいろいろ、あの、難しそうなものばっかりで、ちょっと気が引けちゃってるんですよね。でもそういうところから行かなきゃだめかな。
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 あ、すうん。そうですね、まま、なんか今の趣味でも、うまくできればいいのかなとは思ったんですけれども、何かあの、そういうね、ところで見られてたっていうことだったので、その中でちょっとでもこれやってみたいなみたいなことはなかったんですか？
うん。うん。 あありましたよ。あの古典を読むとか、あの、伊勢伊勢物語を全員で読むみたいな、「あ、これなら絶対私だってできそう」と思ったんですけど。うーん。
うん。 うん。 とわん。 ああ。あ、なんか面白い、そういうのあるんですね。うんうん。
そうなんです。でもなんか日時あの、開催日時的にですね、多分お年寄りが多いようなやな予感がするんですよね。<laughs>
<laughs> ああ、それですね。うーん。
はい、あんまり年齢層が偏るところに行くのはどうもなっていう気分があるので。
うーん、そうですね。やっぱり同年代がいいですよね、できれば。
うん。 そうですね、ま、同年代も多いのがいいっていうのが理想ですね。うーん。
うんうんうんうん。そうですね。他には何もなかったですか？
はい、あとはもうジムに行くとかそういうのですけど、ジムに1回行ったことあるんですけれども、ジムでお友達ってできますか？っていうのが私の感想だったので。
うん。 うんうん。 ああ、確かにジムってあのその場ではね、ちょっと楽しく会話はするけれども、でもなんか一緒にランチ行ったりとか、そういう感じではなさそうですよね。
うーん。 つまり。で、まあ一緒に筋トレやるみたいな感じになる人もいるのかもしれないですけども、私はちょっとあんまり運動も好きな方ではないし。うーん。
うんうんうん。 うん。そうなんですね。え、じゃ、普段その今お付き合いがあんまりなくって、なんか具体的に困っているとここととかありますか？
それが困ってることがさっぱりないんですよね。うん、なので、ご近所同士の助け合いみたいなことは、前、一戸建てに住んでた時には、あの、割割とあったんですけど。あの、うん、あ、ええと、確かむ虫が湧いた時かなっていうような感じ。ご近所同士で、ちょっと、あの、虫が大量に湧いた、う、時がありまして、あの、どの虫かは言いませんが。あの、<laughs> はい。それでちょっと色々助け合いとかアドバイスとかし合った覚えはあるので。でも、そういう困ったことが全く今んところないので、それもす原因かもしれないですね。
うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 <laughs> そうですね。<laughs> うん。 うんうんうん。 あ、そうなん あ、そうですね。うまく生活できてしまっているんですね、たぶん今の状況で。うん。じゃあ、でも例えば、さっき言ったように、あの、ちょっと一緒にランチ行ってストレス発散したいなとか、そういう機会ってあるんですか？
うん。 そうそう。はい。 そうなんですよ。だから私の、ま、希望としては、ご近所の方を時々、あの、ま、近くにでファミレスもあるので、ランランチに誘っておしゃべりしたりとかっていうこともできたらなと引っ越しの前には思ってたんですが
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。
ランチに誘うどころか、なんか、顔も、なんか、おぼろげなので。<laughs> ままあちょっと、どどれが近所の人か覚え直すところから行かないと、みたいな。
うーん、そうですね。 <laughs> そうなんですね。でも、なかなかね、きっかけって難しいですよね。ご近所さんと。うーん、ややっぱりそうなってくると、趣味でね、何か、ま、さっきうん、その、ちょっと年配の人が多いかなと思っても、自分の好きなことで繋がれると同じ会話が続きますよね。
うーん。 そうですね。うん。 やっぱりそっちか。 そうですよね。挨拶かな。うーん、こうはい。
うん。 うん。 なんか、そういう風にえきたらいいなとかは思ったんですけれども。でも、やっぱり、いあの、色んなね、事慣れるのを凄く時間が掛かるから、少しずつですね、何か挨拶からとかですけど、会わないんですよね、まず。
そうなんですよ、多分、時間帯があの、ごゴミ出しって、結構、普通かち合うものだと思うんですけれども全くかち合わないので。でも、ごね、ゴミ捨て場でぼーっと待ってるわけにもいかないし、今寒いし <laughs>
うん。 うんうん。 うん。 そうですよね。え、ちなみにゴミ捨ては何時に行かれてるんですか？
え？私、7時半ですね。
あ、早いですね。
それかな？理由は。今日、もう、いちじかんだけ遅らせればいいのかな？
うん、なんか なんか、ちょっと時間遅めにしてみるとか。で、もしかしたら、なんか会って話し挨拶から始めて話すきっかけとかなるかもしれないから、ちょっと時間ずらしてみるとかどうですかね？
ああ。 あ、それいいかもしれませんね。私、あの、車とか自転車も使わないので、あのあの置いてるものを見る限り、他の住人の方は車とか自転車とかをよく使ってらっしゃるみたいなんですよ。だから駐輪場で会うっていうタイミングが全くないので、うん、だからそういうのもあって、たどっかこう、あの、何かにた会うタイミングを増やすっていうのはいい感じかもしれません。ちょっとこう、ゴミ捨てっていうのが気になるけど <laughs>
うん。 うん。 うん。 あ、そうなんだ うんうんうんうん。 そうなんですね。 うん、そうですねでもなんか買い物に行ってて、もしかしたら会ってるかもしれないけど、まず顔がわからないから挨拶できないっていうのはちょっとね、うん。でも
そうなんですよね。うん、ちょっとこうお店にすがしがってもお互いなんか、「ああ」みたいな感じなので、た多分同じ人同じアパートに住んでるよねみたいな。<chuckles>
うん、うんうん。 うんうんうんうん。そですよね。
私も覚えてないけど、向こうも覚えてない。
うん、そうですよね。そしたらやっぱり、あの、趣味とかそのジムとかね、あ、でも一度行かれたっておっしゃってましたけれども、入会はされてないんですよね。
うん。 はい。 あ、はい、あの、ジムに行ったのは引っ越す前の時で、まあ、それはあの動機は全く違って痩せたいっていうだけだったんですけど、あんまりこう運動も好きじゃなかったし、通うのが大変だったのでやめちゃったってだけなんですが。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。まあ、でもなんかその、ご近所さんとね、もし話が合う方がいたらいいけど、なかなかでも話が合うかどうかもねわからないですしね。
うん。今はちょっと そうですよね、話してみないとわからないですけど、まず出会わないってとこなので、でもね、ままさかね、扉の周りをウロウロしてるわけにいかないですし。
うん。 うんうんうんうんうんうん。<laughs> ほんとですね。うん。
うん、不審者として通報されちゃう。<laughs>
<laughs> それはちょっとね、困っちゃいますね。<sniffs> うん。そしたらやっぱりあの、うんうんうんうん。でもなんか、まあ、困っているっていうことが具体的にないっていうことだったので、そんなにね、焦らず、でもやっぱり、その趣味を通じてお友達ができたらすごいいいことだなと思うので、うんうん。ちょっとね、あの自分から出ていくのって億劫になったりしますけど、もしね、お友達がいて、あの、ちょっとストレス発散とかしたいなって思われるんでしたら、うん、しゅんあのちょっと出かけていくっていうのもありかもしれないですね。
はい。 だから何かきっかけないかな、と思ってるんですが。 そうですね。 そうですね、じゃあちょっと興味あるものに連絡だけでもしてみようかな。<laughs> それでなんかこうあの、えっと良さそうな人がいそういそうなっていうか、あの、思ったら、それから入ればいいだけですもんね。打診をするのは、じあの、フリフリーだし、タダだし。
うんうんうん。 うん。 うん、そうですね。なんかすごく話しやすい、あの方だと思うので、全然そういう場所に行ければ、あの、すぐにお友達できると思います。
ありがとうございます。 分かりました。いや、今日はいいアドバイスありがとうございました。是非とも試してみたいと思います。
あ、はい、あの、失礼します。
ありがとうございました。